Ờ, xin chào bạn, rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay.
A lô. Ừm, hello bạn, tớ cũng rất vui khi được gặp bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay của bạn thế nào?
Ừm, ngày hôm nay của mình mà phải đi làm, trong khi những người khác thì nghỉ còn mình thì đi làm.
Ờ, kỳ lạ. Ờ, thì hôm nay là tớ cũng đang ở trong vẫn trong kỳ nghỉ ấy, cho nên là tớ cũng đã dành được khá nhiều thời gian để, à, sắp xếp cái việc, à, đi chơi cũng như là cho mình với cho gia đình. Còn cậu thì sao, cậu đi làm có vất vả không?
Ừm, quá thích! Đi làm, ờ, c cũng ô kê thôi, tại vì sau lễ hổng có nhiều chuyện để làm á, với cũng đầu tháng nữa, nên là cứ ngồi nằm chơi thôi à. Nhưng mà bị cái á là trên đường mình đi, a, trên đường mình đi làm á, kiểu, á, hình như là bụi nhiều hơn thì phải á.
Ờ. Ồ! À, đúng rồi, vậy cậu, ờ, gặp bụi nhiều à? Đúng rồi, bởi vì tớ thấy là cái chỗ tớ thì cũng là không chỉ là bụi đâu, còn cả khói là cũng như các mùi về cái chất lượng ở không khí xung quanh, a, chỗ tớ khá là mệt mỏi đấy. Không biết cái cái tình trạng chỗ cậu này nó đã diễn ra lâu chưa?
Đúng rồi. Ừm hứm. Đúng, ơ, đúng rồi. Hông không hay để ý lắm, tại, à, tại vì mình đi làm thì, ờ, cũng h hông để ý nhiều tới, ơ, mọi thứ xung quanh á, chỉ đi hôm nay á. Có khi là do mới nghỉ lễ xong nên là cái đổ còn lơ mơ chưa muốn, ơ, tập trung vào đi làm á là bắt đầu để ý xung quanh.
<chuckles> À, đúng rồi. Ừm, cái chỗ tớ thì, ờ
Và mà mình thấy cái kiểu có một cái lớp, ơ, có một cái lớp màn trắng, hơi ơ, ở cái cái khi mình nhìn xa á, kiểu, có cái lớp màn, à, có lớp màn trắng mỏng á, không có kiểu dày lắm, giống như sương mù, chỉ vừa đủ thôi như vậy. Kiểu cảm thấy: "Ủa, đây là bụi à?"
À. À. À. À, vâng. Tớ tớ tớ tớ tớ có thể hiểu được rồi, như kiểu sương mù nhưng mà đúng rồi, nó, kiểu, nó ảnh ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng mình khi mình nhìn xa, đúng không? Như thời tiết nó không được trong xanh nhìn xa bình thường nữa. Tớ thấy là cái tình trạng thì chỗ tớ
Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi, kiểu vẫn nhìn xa được một một ki-lô-mét thì vẫn nhìn được á, nhưng mà, kiểu, ơ, khó chịu á.
Ờ, đúng rồi, nó m mờ mờ ấy. Ừm, nó mờ mờ, đúng không? <chuckles> Tớ thấy là cái tình trạng ô nhiễm không khí ở chỗ tớ hiện nay cũng đã được ừm, lên được, ừm, trong cái phương tiện thông tin đại trí truyền thông như kiểu là báo đài này, Facebook này, TV các thứ nó cũng đã mọi người cũng đã đưa lên khá là nhiều đấy. Không biết chỗ cậu có đề cập nhiều đến vấn đề này không?
Đúng rồi. <clears throat> Ủa, à, hay bạn ở Hà Nội hả? Ờ, bên mình thì, ờ, ờ, vẫn chưa thấy gì mà chắc là sẽ có trong, ơ, vài mấy ngày tới thôi, tại vì, ờ, thấy, ơ, hình như hơi hơi cũng hơi, a, có vấn đề rồi á.
À, đúng rồi, cái này nó sẽ bây giờ nó bắt cận nó kiểu nó mách gờ ảnh hưởng lớn đến cái, a, môi trường xung quanh trong lúc mình sống đúng không?
Đúng rồi.
Ừm. Thế cái cậu có thể kể cho tớ những c cái trách trải nghiệm của cậu khi cái gặp tình hình cái ô nhiễm không khí sáng nay của cậu gặp được không? Như là, kiểu, cảm giác hít thở ra sao?
Ơ. Ờ, cảm thấy, ơ mình cảm thấy, kiểu kiểu, hít thở tất nhiên thì đi ngoài đường, ờ, đi ngoài đường, à, đầy bụi thì mình cũng hông dám hít thở nhiều, chỉ có là để ý thấy á là đi mình đi từ, à, Thủ Đức lên Quận 1 thì cảm thấy cay mắt hơn á.
Ồ. Ồ. À. À, cay mắt hơn. À, đúng rồi. Cũng phải, kiểu, tớ nghĩ là t tớ thể bổ sung nhé bởi vì bình thường tớ cũng gặp không nhiễm ô khí. Tớ cảm thấy khó thở ấy, cậu có thấy như thế không?
Ừm hứm. Mình thì, à, mình, à, xài đeo khẩu trang cho nên là đã khó thở sẵn rồi.
À. <laughs> Cho nên khó thở, khó thở X2, đúng không? Thế còn bình bình thường là tớ bình thường là tớ như tớ này, sau khi đi một ngày ở ngoài đường về này, tớ tẩy trang về ấy, thì cho nên là tớ cảm thấy mặt da mặt nó đen xì luôn ấy, thì cậu có bao giờ đi tẩy trang mặt không?
<laughs> Này là khó thở X hai. <chuckles> À há. À há. À há. Ờ, mình thì hen r hay rửa mặt bằng, à, sửa sửa rửa mặt á nên là mình hông không để ý cái chuyện đó có đen không á, nhưng mà khi mà mình, à, a, kiểu, mình đi làm về á thì mình sẽ lấy khăn giấy ướt, kiểu, a, chấm vào 2 bên, ơ, cái kh khóe mắt á để lấy ghèn ra á. Nó đen thui luôn.
Ờ. Đúng rồi. À, đúng rồi. Chấm vào mắt, chấm vào cái mắt, thế thế sao, a, nó nó nó nó nghiêng cộng ô, đen thui luôn. <laughs> Thế thì nó cũng giống như, kiểu, một dạng kiểu tẩy trang của tớ thôi. <laughs>
<chuckles> Mình đúng đen thiệt á, lần đầu tiên mà mình, ờ, mình thấy nó đen vậy luôn á, bình thường nó chỉ có xỉu có một tí bụi trong đó thôi, bây giờ là đen thui luôn.
Trời ạ, như thế là cũng ảnh hưởng đấy. Đi đâu mình cũng hít vào bụi, đi đâu cũng hít vào khói. Ừm. Thế thế bình thường mình cứ theo cậu thì cái nguyên nhân, ơ, mà gây ra ô nhiễm không khí hiện nay là cái gì? Cậu có thể chia sẻ với tớ được không?
Hèn gì mà thấy cay mắt. Đúng rồi. Ờ, nguyên nhân mà lớn nhất á, mình nghĩ có lẽ là số ờ, là số lượng người, ờ, ở th ở thành phố Hồ Chí Minh càng nhiều, và đồng thời cùng với đó là số lượng xe máy cũng nhiều theo luôn.
Khối lượng. À. À, tức là do cả người này, xe máy này. Xe máy tại sao lại ô nhiễm không khí cậu nhỉ?
À, xe máy hả? Tại vì, ờ, họ nó, ơ, thải không khí ra á, có một số xe máy á, thuộc dạng cũ á, từ cái th thời, ừm, năm những năm 90 á, nó chưa có cái kiểu là kiểm soát, ơ, cái lượng khí thải ra.
À. À. À, đúng rồi. A, ừm. Khí thải ạ? À, đúng rồi. Cái việc, ờ, ờ, xe máy cũ quá thì nó sẽ xả càng nhiều khí thải ra, đúng không?
Đúng rồi.
Ồ! Cái này là tớ cũng thấy nó cũng là khá hay. Thế cậu thấy thế nào về việc các, ơ, công trình xây dựng mà nó xây dựng nhiều xong nà nó không đảm bảo vệ sinh kỹ với môi trường các thứ?
Ờ, công trình x xây dựng nó là một ý. Tại vì, ờ, mình mình nhớ á, là có thường á, có những công trường á, là lớn đi ha, thì sẽ có những cái, a, cái lưới á, cái lưới để mà giữ lại, hãm lại cái không cái cái bụi á.
Đúng rồi. Lưới lưới, ưm, bao, lưới bao bao bụi bao bụi cũng như là các rác thải, ơ, xây dựng, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Nó sẽ giữ lại để hông bụi bay ra ngoài để gây ảnh hưởng đến xung quanh. Mà nhưng mà có một số công trình nhà ở, cá nhân á, họ hông làm mấy cái đó.
Ừm. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Không làm đấy. À, như thế thì tất cả như thế nó sẽ gây ra bụi xu khu vực xung quanh nữa, vừa bụi vừa khói, đúng không? Tớ cũng có thể bổ sung ra một số chỗ này, ví dụ như là cái tình trạng là mọi người đang đốt rác bừa bãi ra ở cái trong cái khu vực, ừm, khu vực, ừm, sinh sống của họ. Mà cái cậu biết, rác đấy, thì là nó chứa ti tỷ loại từ nhựa này, từ gỗ này, xong từ tất cả những cái, ơ, mua vật, ừm, hữu cơ các thứ, và, đấy, họ cứ tống hết vào họ đốt. Cho nên là cái mùi, ờ, cũng như là cái, a, cái chất lượng không khí, ở, xung quanh cái chỗ đấy nó giảm rõ rệt luôn. Cậu nghĩ thế nào về cái
Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi. Nhựa có, gỗ có. Có luôn. Đúng rồi, chính xác luôn. Còn chưa lúc đó là ừm hứm.
Ờ, cậu nghĩ thế nào về cái việc, à, các nhà máy, ơm, xả thải xây dựng ra? Nhà máy.
Ơ, các nhà máy xả thải xây dựng cũng, ơ, có vậy, ờ, có những, ơ, hiệu dạng nhà máy cũ á, ở phía bên phía Thành phố Hồ Chí Minh cận Bình Dương á, thì họ vẫn chưa da cải thiện vấn đề này, họ vẫn xả khói, a
Ờ. À, à, à, ừm. Ờm.
à, chưa được x qua xử lý á, ra ngoài môi trường á.
Rồi sao? Ờ, à, tức là họ có những cái cột khói đen sì sì, đúng không hả cậu? Như tớ nghĩ như giống ngày xưa của tớ là có một cái số nhà máy gạch ấy, họ nung gạch ấy, thì cho nên là mỗi lần cái buổi chiều tối tớ là thấy là họ, ưm, tớ thấy là chỗ họ cứ xả nghi ngút, nghi ngút rồi không trong không khí luôn. <chuckles>
Đúng rồi, chính xác luôn. À há. Đúng rồi, chính xác luôn, bởi vậy nên, a, không khí càng ô nhiễm. À! Có một cái nữa mà, ờ, đ nh những nơi mà, kiểu, ơ, ở, kiểu, ở phía phía bên ngoài rìa thành phố người ta hay làm á
Ồ. À, à, à, rồi sao? Như như nào hả cậu?
tụ rác vào một chỗ xong rồi đem đốt.
À, như vậy đúng là đúng là, kiểu, cái đốt rác. Cái đốt rác này là có phải do công ty cơ của cậu không hay là là do cá nhân nó làm?
Mình nghĩ đây là phần cá nhân, bởi vì họ không biết á, họ nghĩ rằng đốt rác là xử lý xong tất cả mọi thứ.
Cá nhân à. Ờ. À, tức là đốt nà xong hết nó không còn không còn những gì, chỉ còn tro tàn thôi, đúng không? Trên mặt trên mặt đất chỉ còn cho tàn, đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó chỉ nó chuyển chỗ ô nhiễm từ, à, à, từ từ từng nơi này sang nơi khác à.
Đúng, ơm, đúng rồi. Nhưng mà Đúng rồi, chỉ kỹ từ ô nhiễm từ, ờ, dưới đất lên trên, ơ, khói lên trên trời thôi à.
Lên trên cái không khí. <laughs> Như thế cũng tồi tệ và nghiêm trọng nha. Theo cậu thì cái, a, nguyên nhân mà khiến, a, cho cho gây ra ô nhiễm không khí thế này ấy, thì nó ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe có môi trường xung quanh hình?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hứm. Mình nghĩ đó ảnh hưởng khá là nhiều đó chứ. Riêng cái chuyện mình tự mình khó thở là một vấn đề rồi nè. Vấn đề thứ 2 là cái mặt của mình nó phải, a, bị dính bụi á, nó sẽ gây ảnh hưởng tới vấn đề về đường hô hấp nè, rồi, à
Ờ. Ờ. Ờ, tức là về hô hấp này. Xong về da mặt mình đúng không, về da của mình, không?
Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng. Đúng rồi, về da nữa chính xác luôn, da mình tiếp xúc la với những, à, loại, à, độc kh khí độc hại như vậy, để lâu ngày nó sẽ có thể có thể, có thể thôi nha, nó sẽ dẫn tới kết quả là ung thư da.
Ung thư, à, đúng rồi, đúng rồi. Cái này nó cũng, một cái bệnh căn bệnh này khá là nguy hiểm trong những cái cái ưng tưng cho cái thời điểm bây giờ đấy.
Đúng rồi, chính xác luôn.
Thì à Thì như như vậy ở chỗ cậu thì, ờ, theo, ưm, mình thì tớ thì ví dụ như bản thân tớ ấy, thì cách để, à, góp phần giảm ô nhiễm không khí thì ví dụ như là tớ bây giờ thì tớ nghĩ là tớ sẽ bắt đầu chuyển dần sang, a, xe điện đi, để, à, về bởi vì xe của tớ thấy tớ thấy cũng là khá là cũ rồi. Mua từng mua phải tầm, à, 15-20 năm trước rồi, để còn truyền từ đời bố tớ sang cho tớ cơ. Cho nên bởi vì sau này, việc được ưm, tớ thấy được tìm hiểu ấy, thì cái việc ô nhiễm không khí đến từ kh khích đến từ cái khói thải của xe máy. Nên xe xe cho nên là tớ đã quyết định là đổi sang xe xe điện, cậu thấy như thế có được không?
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm. Xe điện. Ừm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm, mình, à, thấy đều ô kê chứ tại vì xe điện đâu có đưa ra khí thải đâu. Thì giờ nó này rất có tốt cho, kiểu, mình đang góp phần vào trong việc cải thiện, ơ, ờ, ô nhiễm không khí.
À, đúng. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, cái xe điện này cũng để đây. Thế còn cậu, cậu có định những cái phương pháp gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí không?
Mình nghĩ là đổi xe xe điện cũng là một cũng là một cách nè, tại mình cũng thích xe điện kiểu nó chạy êm á, với nó cũng không tốn nh quá nhiều tiền để mà, ờ, chạy. Kiểu bây giờ, xăng lên càng lên càng cao rồi mà điện thì vẫn vậy.
Ờ. À, đúng rồi. <laughs> Ừ. À, đúng rồi, đúng rồi, đấy. T t cậu có những cái ngoài xe điện ra, thì cậu có những cái phương án gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí không?
Ờ, mình nghĩ là mình sẽ nếu nếu mà, ơ, nói tới rác thải đi ha, tránh vứt rác thải vào những chỗ tập kết rác, mà là đúng rồi, mà nên là sẽ có đưa qua cho một đúng rồi, hông đốt rác đưa lên cho đơ qua cho bên một bên, a, một bên chuyên xử lý rác thải á.
Ờ, không vứt rác thải à. À! Rồi, không vứt rác. <chuckles> Không vứt rác bừa bãi. Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đấy. Thì cậu, ơ, theo nghĩ là có nên các, a, phương án gì chỗ cậu đã từng có xử phạt cái cá nhân nào về cái việc hành vi đốt rác bừa bãi không? Kể cả cá nhân, kể cả công ty ấy? Wow! Cậu cậu có thể kể cho tớ nghe xem được không? Ờ, tức là cái
À, có. Có nhiều á chớ, à, Thủ Đức á. Ở Thủ Đức chỗ chỗ mình á, thì, ờ, cũng có mấy mấy cái chuyện mà đốt rác, ơ, bừa bãi bên ngoài rồi á và, ờ, bên phường họ thấy á, là họ bắt bắt tại trận luôn, bắt tại chỗ luôn, hông nói nhiều.
À. À, một số cái cái họ họ họ có phạt nặng không hả cậu?
Ờ, cái đó phạt nặng thì mình hông biết, tại vì mình chỉ đi ngang thôi á, mình đi ngang thấy, a, cái cái anh, ơ, đốt rác bị, à, lập biên bản.
Ừm. À, bị lập biên bản rồi mời đến trụ sở <chuckles> công sở, ưm, làm việc, đúng không?
Đúng rồi. Lên lên ngồi uống trà á.
Ừm. <chuckles> Tức cái, ừm, cậu đã từng, ờ như tớ tớ cũng nghĩ là chúng ta để có thể góp phần làm giảm ô nhiễm không khí thì chúng ta có thể nên đi, a tớ đã nghĩ về cái phương án nà đi, a, phối hợp các cái đội thanh niên tình nguyện ấy, đi tuyên truyền cho mọi người biết nà cái, a, ví dụ như là cái việc, ơ, giảm thiểu cái việc đốt rác bừa bãi này, xong vứt rác bừa bãi này, xong, ơ, ưm, cho môi trường xanh hơn, như là đi xe điện này, xong cũng như là tăng cường cái việc trồng cây, cậu thấy việc trồng cây thế nào?
Ừm hứm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi. C có chứ. Mình thấy cái trồng cây cũng khá là tốt á, bởi vì cây, a, có có nó nó giống như là một cái máy lọc không khí, a, chạy chạy bằng, à, chạy bằng ánh sáng mặt trời mà. Nó sẽ lấy CO2 vào và nó đ đưa ra khí ô khí oxy, nhưng mà nó cũng chỉ đúng một cái đúng vào liều lượng đó thôi, nó nó chỉ có tác dụng là lọc thôi.
Ồ! À, à. À, đúng rồi, đúng rồi. Ồ. Ồ. Nhưng mà cũng có cảm giác, kiểu, đem đến cái không khí trong lành hơn cho mình, đúng không? Có cây xanh, ví dụ như là trong cái khu vực nào có cây xanh thì chúng ta sẽ cảm thấy, à, được sống và được hít thở không khí gì đấy nó thoải mái hơn.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Ngoài ra á thì, à, những nơi mà, kiểu, mà có nhiều cây mà rậm rạp á, thì, ờ, ờ, những hạt khí bụi nó sẽ bám vào cái lá cây và cái lá cây đó nó sẽ khi ta mưa tới á nó sẽ được, ờ, hạt mưa đưa xuống đất.
Rồi. Ờ. Bám vô lá, à. À, nó giống như một cái lọc, à, không khí cho mình, đúng không?
Đúng rồi, kiểu vậy á, khi mà nó chỉ áp dụng, ờ mình nghĩ nó chỉ áp dụng với những nơi mà có nhiều cây thôi à, chứ những nơi mà như thành phố như mình á thì hông. <laughs>
Nhiều cây. <laughs> Ừm, nhưng mà, ở nhà cậu thì đã có dừng dùng cái biện pháp gì để lọc không khí cho trong lành hơn không?
Ờ, trong, ờ, trong trong phòng của mình á á lộn, à trong mình ở chung cư thì, à, gọi là, hông biết gọi là trong phòng hay là trong nhà.
Ồ. Không. Trong trong chung cư, chung cư đi, ừ.
Thì à Ừ, ở chung chung cư á thì mình sử dụng á, cái máy lọc không khí.
À, máy lọc không khí, à, tớ thấy là cái máy đấy cũng khá là nổi tiếng đấy, tác dụng nó thế nào cậu có tốt không?
Thì chắc nó cũng ừm. Ừm. Nó sẽ, a, tha thu hút hết, a, những không khí, a, kiểu, a, bên ngoài có sẵn á, rồi sau đó lọc đưa qua một cái lọc và, à, thả trả lại không khí ra bên ngoài, với một không khí, kiểu hơn.
À. Từng từng nó lọc bụi mịn đúng không hả cậu?
Đúng rồi, lọc bụi mịn luôn.
À, thế cậu cảm giác của cậu sau khi từ khi dùng cái sản phẩm đấy như thế nào, có tốt hơn không?
À, thật ra thì, à, chắc có lẽ là do mình, à, kiểu bị, a, mù mờ ngu ngơ á, nên là mình, à, cũng hổng thấy có gì khác biệt. Chỉ có là về nhà cảm thấy, a, thoải mái hơn thôi à.
<chuckles> À. Về nhà cảm thấy thoải mái hơn, đúng hông? Nó không giống như cả không khí bên ngoài, nó thoải mái hơn, cái sạch hơn. Ờ. Thế theo cậu thì
Đúng rồi. Đúng rồi, với cái nhà mình cũng có ít bụi hơn á, kiểu, mình hông ít lau chùi á.
À, đúng rồi, đúng rồi. À, t t bởi vì theo tớ biết cái đấy nó cũng giúp mình, nó nó lọc bụi mịn trong không khí mà. Cái việc đấy cảm thấy bầu không khí nó không bụi nữa.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Theo cậu ừ, thế theo cậu thì, à, bây giờ thì cái chính quyền có đang làm tốt trong cái việc xử lý vấn đề ô nhiễm không? Về cái vấn đề thưởng khen thưởng cũng như xử phạt ấy?
À, mình nghĩ là chính phủ, a, Việt Nam đang cũng đang làm khá là tốt á. Bởi vì họ nhận thức rõ được là cái vấn đề ô nhiễm không khí đang là một tình trạng báo động, ờ, đối với, a, quốc gia đang phát triển như mình.
Ừm, à, thế à. Ồ. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì
Nói nói nói riêng ra á thì là ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hiện tại đang có mức ô nhiễm không khí, ơ, khá là cao.
Top đầu, ừm, theo tớ thấy hình như là top đầu trên cả thế giới luôn hay sao ấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Nằm trên nói nằm trên top đầu cũng hông có phải là nói quá hay gì đâu.
Ồ, đúng rồi. Thế thế còn tớ là tớ thấy là chính phủ hiện giờ thì, à, cái vấn đề xử phạt thì cũng đang chưa làm tốt lắm. Mà có một số ví dụ như là là nhà máy thì họ đăng ưm, ưm, lách luật ra ấy, họ đang xả ra môi trường rất nhiều là nhiều thứ khí thải mà không có cơ quan nào kiểm tra và cũng như là giám sát, cũng như nên xử phạt cho nên họ bây giờ họ vẫn tiếp tục như thế, ảnh hưởng đến môi trường khá là nhiều ấy. Thì tớ nghĩ là họ cái cái việc này là xử phạt này cần phải, à, kiểm tra, cần phải thắt chặt hơn. Và cũng với đó là cái vấn đề khen thưởng thì cũng, a, ví dụ như là một số cái công ty mà chấp hành đúng quyết định của pháp luật ấy, thì nên họ cũng nên là ví dụ như là trao bằng khen, cũng như là giảm thuế cho cái công ty đấy để họ hoạt động tốt hơn, để cho mọi người được noi nêu gương các thứ và, à, học tập được cái phương án như thế. Cậu thấy thế như thế thế nào?
Ừm. Ờ. Cũng đúng. Ừm. Đúng rồi. Chính Ừm hứm. Ừm hứm, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Thì, à, cái cái đó cũng khá là hay, nên tuyên dương với những, à, đơn vị, những cá nhân mà đang cố gắng kích cực, ơ, trong việc cải thiện, ơ, tình trạng ô nhiễm, ơ, không khí và nên có cái sự phạt nặng nề hơn đối với những cá nhân hay là tập thể
Cải thiện, đúng rồi. Ờ. Rồi. Cố tình, ừm, trốn tránh trách nhiệm. Thôi, bởi vì cái tương lai của sau này, chúng là cũng là chúng không chỉ là mình đâu mà con cái cũng như là thế hệ sau này mình hưởng mà đúng không hả cậu?
gây, cố đúng rồi, cố tình gây ô nhiễm. Đúng rồi, chính xác luôn. Mình phải tạo cái nề móng vững chắc chứ, cứ tiếp tục như vậy thì khá là khó cho thế hệ sau này của tụi mình á.
Ồ, cảm ơn cậu vì đã những cái chia sẻ về t tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay nhá. Rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay.
À. À, cám ơn bạn rất nhiều về nh những, ờ, chia sẻ và cuộc đối thoại của chúng ta ngày hôm nay nha. À, chúc bạn một ngày vui vẻ a.
Ừm, chúc bạn một buổi tối tốt lào nhá. Chào tạm biệt.
H bye bye.
Bye bye.